โอ๊ย เขาก็ห้ามจนไม่รู้จะห้ามยัง อืม เล่าแล้วดูไม่ดีเนาะ <chuckles> คือ คือเขาก็ห้ามแหละค่ะ แต่ความคนไทยเนาะ ก็แบบว่า เออ เอา
<laughs> คนไทยแปลว่าอิสระ อา
หาอิสระ เราก็อิสระด้วยการแบบหาทริกหาอะไรมาแบบว่าปิดรูประตู อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ อย่างงั้นแหละค่ะ เราก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยแบบ เออ เป็นสมาคมที่แบบไปไหนคนก็แบบว่าเบะปากใส่
<giggles> เดี๋ยวนะ แล้ว อา แต่ว่าโดยรวม ๆ แล้วอะค่ะ เราก็ยังอยู่ได้มาแหละ ทั้ง ๆ ที่แบบ อุ๊ย! การปรับตัวในเรื่องของการออกไปข้างนอกมันก็ลำบาก เรื่องอาหารการกินก็ลำบาก วัฒนธรรม ศาสนา อะไรต่าง ๆ ก็ลำบาก แต่สุดท้ายคุณก็ปรับตัวได้อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย
อา ถ้าเรียกว่าปรับตัวได้ เราไม่น่าโดนส่งตัวกลับนะคะ <chuckles>
อ้าว เหรอ <laughs> อุ๊ย แต่มันอยู่ได้เป็นปีอะ หรือว่าจริง ๆ เราแอบทำ ฝืนทำในสิ่งที่เขาห้ามมาตลอดเป็นปีเลยเหรอคะ?
ช่วงจังหวะที่ต้องบินออกจากประเทศเขาบ้าง อะไรเงี้ย ไปแบบว่าไปที่ใกล้ ๆ บ้านเราเนาะ แบบมาลง มาเลย์ ไปนู่น ไปนี่ อย่างเงี้ย เราก็ยังได้แบบมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำค่ะ เช่น การไปกินหมูกระทะ อะไรอย่างเงี้ย เออ มัน มันก็แบบ อันนั้นก็คือเหมือนแบบพอ พอจะเยียวยาจิตใจเราได้บ้าง ในวันที่แบบว่าต้องออกมา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ
อือ อือ ๆ ๆ ๆ แสดงว่าอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะเราต้องรู้สึกดีใจที่ตัวเองต้องทำงานใช่ไหม คะ? <chuckles>
<chuckles> ใช่ค่ะ เมื่อไรที่แบบว่ามี มีตารางไปที่แบบว่าไปต่าง Port ไปแถวใกล้ ๆ บ้าน ท กับเหมือนใกล้ ๆ ไทย อะไรอย่างเงี้ย บางทีอะก็จะมีบางคนน่ะค่ะเขาก็นัดญาติมิตรเพื่อนฝูงอะมาหาที่แบบว่ามาเลย์บ้าง อินโดบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ก็จะเป็นการพบปะญาติกัน อือฮึ
อือฮึ อ๋อ อา ๆ ๆ อือฮึ อ้าว แล้วของคุณได้นัดด้วยเหมือนกันไหมคะ?